Sohbet etmeyi sever misin?
Çok severim aslında ya. Hani, benim için olmazsa olmazlardan biridir diyebilirim.
Sosyal bir insan mısındır?
E, sosyalimdir aynı zamanda gayet de bence dışa dönük biriyim aynı zamanda.
Hı hı, anladım. E, peki, eee, yüz yüze sohbet mi yoksa, aaa telefon üzerinden ya da bilgisayar üzerinden edilen sohbet mi senin için daha, ııı, iyi bir sohbettir?
Ya, kesinlikle seçme şansım varsa yüz yüzeyi seçmeyi tercih ederim. Ama böyle bir şansımın olmadığı durumlar olabiliyor çünkü farklı bir ülkede yaşıyorum. Hani, mecburum biraz da çevrim içi sohbete.
Hı hı. Ha! Öyle mi? <giggles> Eee, yani, <smacks lips> arkadaşın mı az, o yüzden mi e mecbursun çevrim içi sohbete yaşadığın ülkede?
Hayır, ailem farklı bir ülkede yaşıyor aslında. Yani, be onlar Türkiye'de, ben farklı bir Avrupa ülkesindeyim. Bu nedenle, hani, ailemle görüşmek için en basitinden, zaten sürekli çevrim içi iii, aynen konuşmak gerekiyor. Bunun dışında da arkadaşım var ama
Hıı, anladım. Hı hı. Evet, çevrim içi. Hangi platformları kullanıyorsunuz? Hı hı.
Iıı, hangi uygulamaları kullanıyorum? Genelde WhatsApp kullanıyorum ya da, eee, FaceTime da kullandığım oluyor.
Eee, peki, sence görüntülü konuşmakla sesli konuşmak arasında bir fark oluyor mu? Ailenle konuştuğunu söyledin çünkü uzakta oldukları için bunu göz önünde bulundurursak?
Tabii ki dağlar kadar fark var. Yani, bir insanın mimiklerini görmek, jest ve mimikleri görmekle sadece duymak arasında oldukça büyük bir fark var. E, bu noktada tabii ki, eee, görüntülüyü tercih ediyorum. Hatta görüntülü arayabildiğim noktada sadece görüntülüden ilerliyorum. Hani, sesli çok tercihim olmuyor, eğer görüntülü görüşme imkânım varsa. Aynen, aynen.
Hı hı, ailen de aynı şekilde o zaman. Onlar peki, seni arayabiliyor mu? Yani, teknoloji ile araları nasıl, öğrendiler mi? Gerçi uzakta yaşadığın için onlar da 1'dir 2'dir öğrenmiştir diye tahmin ediyorum.
Araları iyi, yani, kötü değil. Zaten ailem o kadar, hani, ııı, çok genç yaşta ebeveyn oldukları için, hani, çok yaşlı değiller. Bu noktada, hani
Hı hı. Hıı. Anladım, <chuckles> şanslısın.
Aynen. Hani, ev ııı, ebeveynlerim o kadar yaşlı olmadığı için de, hani, onlar da teknolojinin bir parçası olarak büyüdükleri için, yani, bizle de gördükleri için tabii ki deneyimledikleri için bu noktada gayet güzel adapte oluyorlar.
E, hangi sıklıkla peki görüntülü konuşmayı tercih ediyorsunuz? Böyle bir ritüeliniz var mı, işte, her cumaları gibi?
Hı hı. Yok ya, 2 günde 1 konuşuyoruz.
A! <chuckles> Oldukç oldukça sık, yani, 2 günde 1 görüntülü konuşmak hakikaten oldukça sık, yani, programlarınızı ayarlayabiliyor olmanız ne güzel. Emm, peki, böyle Hı hı.
Evet. Sık yani. Eve Ya, şu an arada 2 saat fark var. O yüzden, eee, rahat oluyor. Hani, ben burada yemeğimi yedikten sonra onlar artık yatış moduna geçtikleri için böyle güzel, dengeli bir şey oluyor yani.
A! Evet. Evet, anladım. E, peki konuşmayla alakalı şey soracağım; eee, çevrim içi konuşmayla alakalı. Yani, sonuçta hayatta her zaman güzel şeyler olmuyor. Iıı, bazen, böyle, duygulu bir şey de konuşuyor olabiliyorsun ya da, ımm, daha pozitif olmayan bir şey de konuşuyor oluyo biliyorsun. O o zaman, aaa, duygu birbirinize geçirebiliyor musunuz, ııı, görüntülü konuşurken? Tabii, bunu merak ediyorum.
Maalesef. Hı hı. Ya, bence görüntülü konuşurken duygu yine geçiyor sesliyle değerlendirdiğimde ya da karşılaştırdığımda. Ama seslide geçmiyor. A ya, yüz yüzeye göre tabii %100 değil ama, eee, %50 falan geçiyor diye düşünüyorum. Çünkü yüz yüze çok farklı bir şey. Yani, temas var, işte, o mimikleri, her şeyi görebiliyorsun canlı bir şekilde. E, bunun yanı sıra şey de var, yani, hani, eee, o atmosferin bence bir etkisi de oluyor. Birlikte içilen bir kahvedir, bir şeydir. Onlar da etkili. O yüzden, hani, yüz yüzeyle kıyaslanamaz ama ben, hani, sesli ve görüntülüyü kıyaslamam gerekirse, eee, bunlar arasında tabii ki görüntülüyü seçerim. O da %50 %60 yakın, eee, hani, yüz yüzeyle karşılaştırma şeyimdir.
Hı hı. Yüz yüzeye göre. Evet. Evet, haklısın. Evet. Hı hı. Anladım. Eee, peki bu içilen kahveden bahsettin, böyle ailenle görüntülü konuşurken, ııı, birlikte kahvaltı etmişliğiniz var mı ya da birlikte karşılıklı kahve içmişliği var mı? Ah, ne güzel. <chuckles>
Hı hı. Var, var. Olmaz mı? Var. Böyle şeylerimiz var. Zaten, hani, hafta sonları bizde pazar kahvaltıları çok meşhurdur. O yüzden pazar günleri hep kahvaltı saatinde a aramaya çalışıyorum ama şimdi, işte, aramızda 2 saat olduğu için kahvaltı saatimiz de değişti, yani, birbirimizle. Aynen.
A! Hıı, çakışıyor. Evet, doğru. Neyse, yazın herhâlde tekrar saatler düzeliyor, kısa bir süreliğine 2 saat oldu, eee
Aynen, yazın düzeliyor. Neyse, zaten düzeldikten birkaç ay sonra da tatil geliyor falan, yüz yüze görüşüyoruz. Güzel oluyor yani.
Evet. <chuckles> Peki, hep ailenden bahsettik, eee, bu çevrim içi konuşmakla alakalı, yani, yurt dışında yaşadığından da bahsettin. Eee, arkanda bıraktığın, hani, arkadaşların da vardır diye tahmin ediyorum hâlâ Türkiye'de yaşayan. Onlarla ne şekilde iletişim kuruyorsun? Yani, bazen çabuk iletişim kurmak gerekiyor olabilir. Eee, atıyorum, bir date'e çıkacaksındır, "Bu nasıl oldu?" diye hemen bir kısa bir sorman gerekiyor olabilir. Yani, mesajlaşmayı mı tercih ediyorsun, görüntülü aramayı mı yoksa görüntüsüz a mü konuşuyorsunuz, nasıl iletişim kuruyorsun?
Hı hı, evet. Kesinlikle var, olmaz mı? Evet. Hı hı. Şöyle, genelde gün içinde mesajlaşıyoruz, aktif bir mesajlaşma ağımız var. Zaten WhatsApp'ta gruplarımız çok aktif. Bunun yanı sıra, eee, WhatsApp'ta, eee, video not özelliği geldi. Bilmiyorum biliyor musun ama bu bunu çok kullanıyoruz. Sesli mesaj atmaktansa görüntülü böyle, ımm, not gönderebiliyorsun. 1 dakika bir limiti var ama en azından o an, işte, jestleri, mimikleri görme şansın oluyor bence, güzel oluyor yani. Ve herkes, işte, günün hangi saatindeyse Çünkü sadece Türkiye'de arkadaşlarım yok, Türkiye'den farklı Avrupa ülkelerine, hatta Amerika'ya bile göç eden arkadaşım var, hani, bizde sabahken onda akşam. Aynen, aynen.
Hı hı. A! Öyle mi? Yok. <chuckles> Hımm, ilginç. Evet. Hı hı. Hıı, grubunuz hep birlikte. He, anladım, ne güzel. Bu kadar iletişim, çok sık iletişim kuruyor olmanız da çok güzel, yani, genelde yurt dışına taşınınca, böyle, insanlar birbirini anlamaya baş anlamamaya başlayabiliyor ve, böyle, uzaklaşılabiliyor da. Aslında böyle grup olması da birlikte tutmak için çok güzel bir yöntem olmuş hakikaten.
Ya, evet. Ya, bazı arkadaş gruplarımla öyle kalamadık. Yani, bu şanslı olduğum ve gerçekten belki de çocukluk arkadaşlarım olduğu için böyle süregelen bir şey oldu. Bir arkadaş grubundan mesela koptuk. Buraya geldiğimden beri yaklaşık 5 yıl oldu. Toplasam belki 5 yılda 5 kere konuşmamışızdır. Ama oysaki, işte, İstanbul'da çok aktif ve, eee, sürekli birlikte geçirdiğimiz bir döngümüz vardı. Ya, değişebiliyor. Eğer gerçekten her taraf, her 2 kişilik bir şey değil mesela bu 3 kişilik bir grup, bu 3 kişi de çabalıyorsa ve iletişimin öyle kalmasını istiyorsa her türlü hayatına dâhil ediyor seni. İstemiyorsa, hani şey diyorsa gözden gönülden ırak falan o modu oluyorsa yani
Hıı, anladım. Hı hı, anladım. Evet, kesinlikle. Hı hı. <chuckles> Diyorsa kopuluyor diyorsun.
kopuluyor. Bu i eee, yani, engellenemez bir şey. Bu sene kopmasan seneye kopuyorsun gibi yani.
Evet, doğru diyorsun, haklısın. Eee, peki arkadaşlardan bahsettik, aileden bahsettik bu çevrim içi sohbetle alakalı olarak. Eee, çalışıyor musun bilmiyorum ama iş görüşmesine girecek olsan, eee, yüz yüzeyi mi tercih ederdin yoksa, eee, bilgisayardan, yani, çevrim içiyi mi tercih ederdin?
Evet. Ben, ilk böyle, hani, o mülakat anlamında sadece bir mülakat yapıyorlarsa ve sonrasında ımm, başka herhangi bir şeye de sokacaklarsa, işte, yetenek testidir vs gibi önce online görüşmeyi çok makul buluyorum çünkü online, eee, görüşmezsek oraya gidimp yani, gittiğim bir yol var sonuçta. Harcadığım bir zaman var. Öyle de bir vaktim yok açıkçası yani. Hani, Türkiye'deyken böyle bir sistem vardı. Buraya, yani, Fransa'dayım, Fransa'da çok yaygın bir şey değil yüz yüze mülakat. Online da yaptığımız oluyor, yani, o yüzden
Hı hı. Hıı, evet haklısın. Evet. Hı hı. Sen Anladım, sen de online'ı tercih ediyorsun ilk aşama için.
Aynen, ilk aşama içi Eğer çok aşamalı bir şeyse, tek aşamaysa yine giderim de, <chuckles> hani, çok aşamaysa tercih etmem.
<chuckles> Anladığım kadarıyla zamanın da, hani, değerli. Eee, bir de bu koronadan sonra da herhâlde, eee, şirketler de uzaktan çalışmaya başlayınca iş görüşmeleri de uzaktana biraz biraz döndü ve insanlar, hem aslında bunun rahatlığını hem de, eee, zaman açısından avantajını çok yaşadılar. Hem şirketler hem çalışanlar ve böyle devam eden aslında çok iş görüşmesi hâlâ var zannediyorum ki.
E, tabii canım yani. Aynen. Çok, çok, evet. Bence de var ya, hani, bu gitgide artan bir şey gibi.
Hı hı, anladım. Eee, yine uzakta, eee, yaşadığın için, eee, soruyorum, eğer, yani, terapi alıyor musun, bilmiyorum ama alıyorsan ya da alacak olsaydın, eee, yine, eee, çevrim içi mi, yüz yüze mi? Yani, <sniffs> sonuçta çevrim içiyse eğer cevabın, eee, Fransa'da bir Türk bulmak, eee, Türkçe konuşan birini bulmak hakkında konuşacağız. Yüz yüzeyse de pardon, yüz yüzeyse Fransa'da bir ııı, Türkçe konuşan birini bulmaktan bahsediyor olacağız, yani, senin için bunun avantajı ve dezavantajı nedir?
Hı hı. Evet. <giggles> Hı hı. Şöyle, genelde elimden geldiğince yüz yüze olmasını isterim ama bu çok mümkün bir şey değil. Burada çünkü yaşadığım yerde, eee, Türk yok, yani. Öğrenci dışında çok Türk yok, evet, çok, hani, Fransa'nın aslında bilinen bir yerindeyim ama sanırım henüz Türkler keşfedememiş burayı. O yüzden, çok Türk aile yok ve öyle mesleğini almış insanlar da, yani, psikolog vs. o tarz kişiler yok. Eee, almadım, eee, daha önce. Böyle bir şey düşünüyorum aslında. Şu an herkesin düşündüğü gibi muhtemelen, günümüzde çok böyle, eee, tartışılan bir konu. E, bunun yanı sıra şöyle bir şey de var. Eee, online'ı tercih etmem ama şu anki durumumda mecburum. Eğer böyle bir yola girersem online'la da devam edebilirim. Ama dediğim gibi online'ı tercih etmememin sebeplerinden biri de şu olur, eee, bazen ben bir şey anlatırken, mesela, bacaklarımı sallarım <swallows> ya da çok fazla hareket ettiririm. Aynen. Bu noktada bunları göremeyeceği ve bunları geçiremeyeceğim için, hani, çözümlemesinde sıkıntı olur diye. Karşı taraf için. Yoksa, hani, konuşmakta problem yok. Konu a a aynı şekilde konuşurum ama, eee, çözümlenemeyecek hareketlerim
A! Öyle mi? <chuckles> Hıı, anladım. <giggles> Hı hı. Evet. <chuckles> Tercih etmezsin. Hıı. Tepkilerini göremeyeceğinden, eee, endişeleniyorsun, bütün vücut dilini. Hı hı. Evet, aslında çok güzel bir yere değindin. Eee, yani, vücut dili de çok önemli ve sen evet, çevrim içi aldığında senin, eee, vücut dilinin tamamını aslında, yani, göremeyecek, dediğin gibi ayaklarını salladığını ya da ellerini birbiriyle, böyle, sıktığını, ııı, göremeyecek ve bu da oldukça önemli. Eee, peki, u uzaklık, engeller veya pandemi gibi sebeplerle çevrim içi iletişim eğer kaçınılmazsa, <tsk> aaa, yüz yüze avantajlarını taklit etmek veya telafi etmek için neler yapabilirsin?
Hı hı. Oldukça, oldukça. Evet, maalesef. Kesinlikle. Hı hı. Ya, şöyle şeyler yapıyorduk, özellikle pandemi döneminde, işte, arkadaşlarımla birlikte film izlediğim bir platform vardı. O zaman Netflix'in, böyle bir, emm, yapısı vardı, ek bir yapısı, işte, Netflix'i olan kişilerle hep birlik Netflix, ımm, partiydi galiba adı ya, yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir şeydi. Ondan mesela film dizi falan izliyorduk hep birlikte, farklı evlerde olmamıza rağmen ve karantinada olmamıza rağmen. Bunun yanı sıra bir dönem, işte, erkek arkadaşımla uzak mesafe ilişkisi yapmak durumunda kaldım. Sürekli, işte, eee, <swallows> Zoom üzerinden konuşup, yemek yediğimiz, işte, tatlı yediğimiz, kahve içtiğimiz, aslında normalde nasıl aktiviteler yapıyorsak onu online'a taşıdığımız bir süreç olmuştu.
A, öyle mi? A, çok ilginçmiş. Evet. Hı hı. Evet, a aslında çok güzel, eee, telafi etmeye çalışmışsın, aaa, görüşemiyor olmayı. Eee, evet, eee, anlattığına göre ben de elinden geleni yaptığını düşündüm. Eee, peki, eee, erkek arkadaşınla ilgili olan kısımda, yani, zorlandığın yerler oldu mu, eee, uzak ilişki içerisinde? Eee, bahsetmek ister misin biraz, zorlandığın birkaç şeyden?
Evet. Elimizden geldiğince, yani. Olmaz mı ya? Oldu tabii ki. Tabii şöyle, yani, hani, çok büyük bir özlem olduğu için ve o dönem, hani, çok fazla gidip gelemiyorduk birbirimize. Hem maddi açıdan hem zaten o yurt dışına okumaya gitmişti, ben Türkiye tarafındaydım. Türkiye'den gelen biz birinin ekstra vize ihtiyacı vardı ve vize bizim belimizi çok bağlıyordu. Çünkü çok büyük bir masraf ve çıkıp çıkmayacağını bilmiyorduk. Bu noktada sürekli konuşmaya çalışıyorduk aslında. Hani, sürekli görüntülü konuşmaya çalışıyorduk. Eğer o gün hiç konuşamayacaksak, is işte, sesli mesaj göndermeye falan çalışıyorduk ama özlem ve o, ımm, bence birinin yanında olmama ve, hani, dokunamama hissi çok garip. Bunu online'da verememek, eee, çok anlaşılabilir bir şey. Aynen. Evet.
Hıı, hı hı. Evet, haklısın. I hı. I hı. Tam yerini dolduramadığını mı düşünüyorsun? Aaa, hı hı, anladım. Eee, peki, eee, onun dışında, yani, ne kadar sıklıkla konuşuyordunuz? Eee, her gün konuşuyor muydunuz? Ya da, böyle
Her gün konuşuyorduk.
Mesajlaşma sıklığınız neydi? Mesela sabahları "günaydın" der miydiniz? Anladım. <chuckles> Ama yine de yeri yerini dolduramadığını düşünüyorsun.
Her gün mesajlaşıyorduk. <chuckles> Her gün. Eee, yerini dolduran bir şey değil çünkü mesela, işte, arkadaşlarınla dışarıya çıkıyorsun, aynı arkadaş grubu. Ya diyorsun, "Keşke erkek arkadaşım da burada olsa." Aynı şekilde o da, işte, yeni okulunda tanıştığı birileriyle dışarıya çıkıyor. Diyor ki, "A, keşke, işte, kız arkadaşım da burada olsa." Yani bu hisleri şey yapamıyorsun. Ha, görüntülü arıyorsun, işte, merhaba, merhaba, iki konuşuyorsun ama sonra, hani, aklın orada kalıyor.
Hı hı. Evet. Evet, bir de hayatına dâhil edemiyor seni, yani orada konuşuyorsunuz ama Evet, orada yeni bir arkadaş grubuyla buluştuğunda ya da bir şeyler yapıyorken, "Dur ben, işte, kız arkadaşımı arayayım, açayım, şurada dursun telefon." şeklinde de olmuyordur muhtemelen. Evet, öyle olunca da
Aynen, işte. Hep bir bariyer oluyor. Hı hı. Gibi bir şey olmuyor. Aynen. <scoffs> Maalesef bu çok mümkün olan bir şey değil yani.
Evet, hakikaten, yani, aslı gibi, yani, yan yana durmak gibi olmaz. Emm
Aynen. <chuckles>
Peki, yani, eee, Fransa'da yaşadığını söyledin, orada da arkadaşların vardır diye tahmin ediyorum. Yani, yeni arkadaşlar edinmişsindir. Onlarla ne şekilde iletişim kuruyorsun? Sonuçta onlarla aynı şehirdesin, yüz yüze görüşebilirsiniz. Onlarla çevrimiçi, eee, iletişim sıklığın ne?
Evet. Hı hı. Ya şöyle, buradakiler zaten WhatsApp falan kullanmıyor, iMessage kullanıyorlar. Aynen. O yüzden çok tercih ettiğim bir şey değil, garip bir şey geliyor iMessage bana. O yüzden ha WhatsApp'tan iletişim kuruyoruz. Ama o şey, hani, eee, merhaba plan yapacağımız zaman, işte, hani, böyle sesli konuştuğumuz, görüntülü konuştuğumuz falan olmuyor. "Merhaba, ne yapıyorsun, nasıl gidiyor?" İşte, eee, "Ayın 19'unda boş musun?" "Boşum." "Tamam." İşte, "Benim de tatilim, görüşelim." "Şunu yapalım, şunu yapalım." Aynen. Hani, çok net, amaca hizmet eden konuşmalar oluyor genelde.
A! <giggles> Değil mi? <chuckles> <giggles> Kısa ve öz. <chuckles> Anladım. Yani, aslında yine, hani, çevrim içi görüşülüyor ama yüz yüzeye hizmet ediyor, yani, yüz yüze görüşmek için bir zemin hazırlanıyor aslında.
Evet. Aynen. Kesinlikle öyle oluyor.
Eee, anlattıklarından hakikaten, eee, yüz yüze, iii, sohbete ne kadar önem verdiğini ve senin için ne ifade ettiğini anladım. Eee, çok da haklısın aslında bahsettiğin şeylerden. Iıı, seninle sohbet etmek çok keyifliydi benim için.
Ya, benim için de öyleydi gerçekten. Şimdi bir kere göç etmiş bir insan olarak yüz yüzenin yerini hiçbir şey tutmuyor, sana da dediğim gibi. Ama bu mecburi durumda şartları elimden geldiğince iyileştirmeye çalıştığım ve bir noktada, hani, şartları en iyi şekilde sağlayabildiğim denge bu. Görüntülü görüşmek, sesliyi de aksatmamak, mesajlaşmayı da aksatmamak o ilişkiyi diri tutmayı sağlıyor. Çok teşekkür ederim. Benim için de çok keyifli bir sohbetti.
Evet. <giggles> Hı hı. Hı hı. Ben, teşekkür ederim. Eee, başarılar diliyorum sana. <chuckles>
Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Kendine iyi bak.
Görüşmek üzere, hoşça kal.